Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hola, bien, aquí todo bien, ¿qué tal tú?
Bien también, aquí estoy. ¿Qué tal te ha ido?
Qué bueno, ujú, muy bien, muy bien, aquí un poco de lluvia, pero todo tranquilo.
Ah, qué bueno. Oye, pues, te quería hacer una pregunta ahorita que te tengo aquí, este, estamos hablando, a ver qué qué opinas tú o o qué me puedes decir.
Sí, dime. Ujú.
Ya ves que últimamente, pues, o bueno, en los últimos años cada vez hay más avances tecnológicos y así. Bueno, yo te quería preguntar, ¿qué opinas tú de eso? ¿Cómo cómo ha cambiado, pues, la vida con el an avance de de la medicina en en en en esos ámbitos?
Sí. Ah, okey, okey. No pues, yo la verdad diría que sí, evidentemente sí ha habido muchos cambios y eso es algo muy bueno, porque, a pesar de que la gente antes vivía mucho más largo que ahora, también siento que mucha gente moría de cosas que eran tan sencillas, ¿no? Y que ahora la ciencia lo ha podido arreglar. En este caso, la medicina.
Ujú. Okey. Sí, ¿no? Y que ahora con unas pastillas nos curamos y antes, a lo mejor, se morían de eso.
Sí, sí, sí. Fíjate que, eh, te voy a decir algo que a mí me parece algo muy importante, que no existía antes, aunque no es como tal medicina
Ujú.
pero es algo que a mí me beneficia mucho, se trata de los lentes. Yo, <laughs> yo no veo
Ah. Fíjate que no había pensado en eso.
sí, porque yo no veo más allá de mi nariz.
No, yo estoy igual ,eh, o yo, no yo estoy supermal de la vista, pero fíjate que no había pensado en eso. Yo había pensado como en otras cosas más, avanzadas, a lo mejor, pero no me había puesto a pensar en, este, en en en medicin en en lentes, perdón.
Y Pero En los lentes, sí, porque fíjate que yo pienso, bueno, hace vamos a suponer, unos 50 años, ¿no?
Claro.
O incluso hasta hace 30, vamos a suponer. La gente que vivía en en las aldeas, en los ranchos, en los pueblos, y no veían, pues, ahora sí como que de plano, pues, ya te cargó el payaso. <laughs> Porque pues, ni modo se tenían que mantener adentro de la casa, porque pues no veían o sabían su caminito y ya. Imagínate que triste sería para nosotros no poder manejar, no poder, eh, disfrutar una película.
Ujú, sí, sí. Pues, ¿qué hacían? Sí, sí, sí, tienes razón. Ujú. Claro, claro. No, sí. Pues, bueno, yo conozco gente que usa lentes, pero no es para tanto, pero yo que sí los uso así, pues, más, pues sí, no ab no me no me imagino así como que
Sí. Encerrado que no pudieras ni salir.
como que toda mi vida ajá, o sea, pues, ¿qué haces? ¿No?
Sí, porque imagínate, o sea, estás en la calle y, "oiga, disculpe, ¿a dónde va ese camión?" O sea, iba a ser terrible. Fíjate que a mí me ha pasado, simplemente, por ejemplo, hoy
Ajá, exacto. Sí tienes toda la razón. Ajá.
por alguna razón tuve que esto es otra cosa, los lentes de contacto, ¿no? Porque antes, pues, también, así como que de fondo de botella. Pero ahorita, por ejemplo, me tuve que fui a hacer un trámite y regresé no no regresé, perdón. Cuando ya me sacaron la foto y todo eso, pues, me tuve que quitar los lentes de contacto, ¿no? Entonces ya, eh, me puse los los lentes normales y y así como que estaba caminando, yo así me sentí como, mm, como torpe porque, pues, no se había adaptado mi ojo, ¿no? Y entonces, yo así como que, "ay no, no puede ser." Y no pues an tan pronto acabé me fui a poner mis lentes de contacto y eso me hizo pensar ahorita, dije: "Ay no, si no existieran los lentes, la verdad es que yo creo que ya tendría mu" sí porque yo estoy supermal como como dices tú, yo creo que me accidentaría mucho, me pasaría muchas cosas. Si en ese momento que me sentía así torpe, que no estaba yo pisando con confianza, ahora imagínate en la calle, ay no, iba a ser terrible.
Uh, cierto. Ujú. Sí, sí. Ah, cierto. Ujú. Sí, sí. Uh, ya. Ajá. ¿Qué haríamos? Ujú. Sí, sí. Exacto. Ah. Nada, sí, sí, sí. No, sí me imagino. Y fíjate, yo yo, no, <smacks lips> bueno, yo, eh, cuando, eh, me imaginé este tema, yo estaba pensando más en, pues, no sé, oye, este, el amante de la medicina exacto, yo me yo me imaginaba cosas más grandes, como cosas que te pasan, bueno, primeramente Dios, ¿no?, una vez en la vida.
Ajá. Las operaciones a corazón abierto. <laughs> Sí, sí, sí.
De que, pues, cuántas veces te operan, am, bueno, no sé, hay personas que sí, pero, pues, a la mayoría, no nos operan siempre, o o
Ah, pues estamos iguales. Ujú, ujú.
Exacto, una operación o una medicina, no sé, para el cáncer, algo así. Pero ahorita que mencionas lo de los lentes, sí es cierto, es algo que uso yo todos los días, y y y y no me había puesto a pensar que, pues, ese es un avance de de la medicina que, pues, sí nos ayuda a muchísimas personas, cada vez ya veo más personas con con lentes. Entonces, sí, sí es cierto. Y yo
Sí, sí. Ujú. Sí. Sí. Sí, sí y perdón, eh, yo creo que ha avanzado tanto al grado de que, por ejemplo, también las personas se pueden operar, eh, como en nuestro caso, o aquellos que tienen cataratas, eso es algo que también ha avanzado la medicina. Ujú, ujú, sí.
Ah, sí. Ándale. Para allá, iba. Para allá iba, o sea, imagínate curar curarte o arreglarte ese problema. Y, de hecho, <smacks lips> esa era otra pregunta que te quería hacer, ¿cuál crees tú que ha sido el avance médico más importante en las últimas décadas? Y mira, déjame contestar que, para mí
Ajá, ajá.
a lo mejor no es el más importante, ¿sabes?, o el más, eh, ajá, el más, eh
Ajá. Bueno, desde tu punto de vista, ajá.
sorprendente o algo así. Pero ahorita que mencionas lo de los lentes, yo sí diría que es ese, porque es algo que yo creo que ayuda a la m a muchas personas, este, y y y y, pues, sí nos nos nos ayuda, y y es algo que se usa todos los días, y sin los lentes, pues, yo no veo más allá de, no sé, de lo que puedo estirar mi brazo. Entonces, ¿qué haría?
Sí, sí, sí. Claro, claro. Sí, sí, sí, exacto yo estoy igual, supermal, y digo, imagínate, ya ya casi cieguita de nacimiento, y luego, imagínate, va quedando uno mayor, y aparte las cataratas, y eso, nombre, o sea, iba a ser supertriste que no pudiéramos hacer nada, o sea no lograr ni en nuestra escuela, ni en la sociedad así, pues, para tú, pues, tú sabes ocupamos la vista para todo. Ni siquiera como para tener una carrera, como para ir a trabajar, tantas cosas que nos iban a limitar, iba a ser terrible. Y pues, hasta también nos hace conscientes de los que, pues, son ciegos completamente, ¿no? Ese es otro avance porque, aunque no es meramente de la medicina, pero el hecho de que ellos puedan leer y esas cosas, ¿no?, pero bueno, hablando de la medicina, aparte de los lentes, yo creo que también, eh, cosas como
Ujú. Sí, me imagino. Todo. Y sí. Ujú. Ujú.
la med las medicinas para cáncer, para diabetes, algo que también en mi familia afecta mucho es la la tiroides la tiroides, cuando alguien está mal, pues, le afecta muchisísimo, imagínate si no existiera esa esa pastillita.
Ujú. Ah. Sí, fíjate, yo yo no tengo e e esos problemas, pero pero mi mamá sí. Entonces, eh, yo si me impongo a imaginarme eso, pues, ¿qué haría una persona en esos, o bueno, hace tiempo, pues, si no tuviera todas estas, este, pues, ventajas? Ahora sí, ¿no?, entonces, pues, sí, sí es algo que te pone a a pensar.
Ujú, ujú. Sí, de hecho Claro, de hecho, ahora sí que esto les ha dado esperanza y una calidad de vida, ¿no? ¿O tú cómo ves?
Sí, no, creo que sobre todo, pues, es eso ¿no?, la la esperanza, la calidad de vida mejor que puedes llegar a tener. Creo que eso es muy muy importante, y para mí creo que es eso es muy bueno. Eh, a lo mejor no no es como que pueda seguir para siempre, ¿no?, gracias a los avances actuales de la cocina, pero el hecho de que tu vida el día a día pueda ser un poquito mejor, un poquito más fácil, am, para mí eso es suficiente. Yo pues mira, por ejemplo, hablando ahorita de los lentes
Ujú. <chuckles> Ah, sí sí. Sí. Claro, claro.
vas a decir que no suelto el tema, pero en mi caso me ha ayudado mucho, porque cuando yo estaba chico, que yo iba a la primaria, ¿sabes?, al kínder, en la escuela, ¿ya ves que escriben en el pizarrón?
<chuckles> Sí, sí.
Este, para mí era normal no v no alcanzar a ver lo que escribían, tener que estar preguntándole a un compañero y así. Y entonces, el momento en el que me dicen: Oye, tú ocupas lentes", yo dije: "Pues, quién sabe, yo siempre he visto así todo en la vida".
Sí, claro, claro, te entiendo al 100. "Si yo veo muy bien". <chuckles>
Ajá, "Yo veo muy bien, yo creo que no". Y me hicieron examen y zas, que estás bien ciego. Y me los puse, no, hombre, yo veía el mundo más feo, pero, bueno, porque lo veía ma
<laughs> A veces sí quisiéramos, ¿verdad?, no ver todo lo sucio, lo feo. <laughs> Oye, ¿y tú cómo ves? ¿Tú crees que, eh la medicina, pues, va a seguir avanzando, ¿no? Pero en el futuro, ¿también crees que cambie nuestra forma de vivir
Exacto. Ándale. Mm.
o o pensar sobre la salud? ¿Qué qué tú crees? ¿Crees que sí va a avanzar mucho más, o cómo ves?
Mm. ¿Qué te diré? Ujú. Mm. Pues mira Yo espero <chuckles> yo espero que sí. Y y pues, a mí me gustaría que sí, ¿no?, pero, pues
Ajá.
Híjole, con cada cosa mala que luego ves que pasa en el mundo
Sí.
ya uno pierde la esperanza. Pero hace poco, de hecho, vi una ¿hace qué será?, como una semana, 2 semanas, vi que bueno, ya ves que luego hay noticias que son muy exageradas o así, pero vi que en Rusia se descubrió una o bueno, lo inventaron, descubrieron, no sé cómo se diga, una medicina contra el cáncer.
Ajá. Sí. Ah, okey.
Creo que no es no no es como que, perfecta, ni es así como que la la Ajá, no es no es la virgen milagrosa, pero, pues, sí son avances, ¿no?, yo, por ejemplo, te digo, tengo a mi mamá que tiene cáncer y para mí ver algo así, pues, sí me da muchísima esperanza, ¿no?
La última maravilla. Ah, lo siento. Sí, fíjate que, yo pienso que sí, sí puede ser que haya algunas otras cosas, sin embargo, pienso que lamentablemente, a cuando se logra un avance, ah, regresamos 2 más, porque surge una nueva enfermedad, eh, como tú mencionabas, tiene mucho que ver con tantas cosas que pasan en el mundo, y es lamentable que el humano, ha algo que a mí me parece súper mal, es que la ciencia o la medicina se hayan metido, por ejemplo, en cuestiones de la comida, ¿no?, o sea, el el el acelerar el crecimiento de las frutas, de las verduras, eh, de los animales que consumimos, todo ese tipo de cosas, siento que ha resultado en muchas más enfermedades, y que la medicina no puede ir a la par de estos problemas.
Entonces, pues, si es eso. Ujú. Ajá. Claro. Ujú. Ándale, sí, eso. Ujú. Ujú.
Entonces, pues, es lo malo ¿no? es lo malo, eh, yo digo: "¿Para qué meterse en algo así que nos afecta tan seriamente?", o sea, yo no tengo problema de que: "Oye, pues vamos a invitar inventar este nuevo modo de transporte, medio de transporte".
No, claro, claro, te entiendo.
Pero, cuando tiene que ver con con la comida, o sea, para mí es sagrado y digo, no, o sea, ya la regaron y yo creo que muchas razones por las cuales surge el cáncer tiene que ver con lo que comemos.
Oh. Sí, yo creo que sí. Mm, pues, fíjate que sí.
Sí, es lamentable, pero yo creo que por ahí va la cosa.
Sí, cierto, yo no lo había pensado de esa manera, pero creo que sí tienes razón, eso sí está pues sí, a mí tampoco me gusta, yo digo, pues, entre más avances haya, está bien, pero ya cuando es con la comida, dices: "Para mí también eso ya es algo más"
Ujú.
Híjole, para mí sí es sagrado como que ya no.
Muy delicado, sí, porque imagínate, o sea, realmente nosotros trabajamos, estudiamos, todo lo que hacemos al final de cuentas, pues, es para mantenerte vivo, ¿no?, tanto tu comida, tu tu casa, tu vestimenta, pero la comida es algo muy delicado, y yo pienso que que sí hicieron muy mal, muy mal, porque no necesitamos comer tanto. Realmente, si tú comes algo que es natural, te alimenta, te te llena, pero así como estamos con esto de de cosas que son, pues, manipuladas por el hombre, te llenas al momento, pero no te no te nutre. Entonces, pues, qué chiste que uno trabaje tan duro para algo que que no es comida, ¿no?
Ujú. Sí, claro, claro. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Ándale. Ujú. Sí, sí, sí.
Sí, entonces, a mí me parece eso supermal, porque digo, vamos la medicina va avanzando, y puede que sigan logrando cosas en el futuro, pero, como te decía, pues no, surge otra cosa, y entonces la medicina, pues, tratando ahí de alcanzar.
Ujú. Sí, sí. A ver, mm. Exacto, creo que tienes razón, creo que eso sí es cierto, como que, pues, sí intenta, se intenta como que mejorar una una cosa, pero, pues, sale otra. Ya ves, por ejemplo, con el COVID, ¿no?, este
Sí.
pues, nadie se esperaba eso. Y, pues, si sale, y si no es una cosa, es otra.
Sí, sí. Fíjate que, por ejemplo, ahí en ese caso también, porque mira, me preocupó a mí mucho, de hecho, a nosotros nos afectó personalmente que hubo vacunas, y sin embargo la vacuna nos hizo daño. Eh, tenemos varios casos, mi esposo fue uno de ellos que le dio así como un tipo infarto.
Ah.
Y tenemos un amigo, también un derrame le dio, y muchos, muchos casos que se debieron a consecuencias de la vacuna. Y eso a mí me preocupa, porque yo digo: "Pues, la medicina uno confía, ¿no?", y y pues, deberían de tener mucho más cuidado en esas cosas.
Oh. Ujú. Sí, creo que justamente es eso. Fíjate, a mí, por ejemplo, con la vacuna del COVID, eh, gracias a Dios no me hizo daño, eh, pero bueno, que yo sepa todavía, ¿no?
Ujú, qué bueno. Ándale, <chuckles> esperamos que no.
Eh, pero no, ahorita yo me siento bien. Pero, pues sí, tienes razón en todo esto, este, si no es una cosa, es otra, y tarde o temprano sale algo más. Pero oye, me ha gustado mucho platicar contigo de este tema, ha estado superinteresante, superpadre, y, pues, vale.
Pues, sí. Igualmente, nos vamos a quedar pensando en ello, ¿verdad?
Hombre, ojalá podamos hablar pronto. Cuídate.
Cómo no, bye bye.